Nah. <laughs> Jadi, <chuckles> sebenarnya aku juga mikirin itu sih, kayak, "Aduh gimana ya kalau misalkan nanti, eee, belum waktunya tapi dia udah minta." Nah, eee, aku tuh lebih berpegang prinsip, eee, ini sih, Kak. Jadi, eee, sama anak, kita tuh, eee, enggak bisa bilang misalkan, "Kamu enggak boleh ini, enggak boleh ini," tapi kita enggak ngasih tau alasannya. Nah, nanti tuh anak jadi bingung, Kak. "Kenapa sih aku enggak dibolehin ini, enggak dibolehin ini," gitu. Jadi heeh, jadi, kalaupun, eee, aku tuh udah buat, eee, ini kan sama suami udah buat keputusan, "Oke nanti, eee, di, e kita kasih dia HP sendiri itu usia 12. Nah, kalau seandaikan emang kejadian, dia misalkan ngelihat temennya mungkin, terus dia minta HP duluan, nah paling tuh ya kita lebih komunikasiin. "Emang kenapa kamu perlu itu?" gitu, eee, sebelum, sebelum usia yang menurut kami emang dia udah bisa memegang tanggung jawab, "Kenapa kapu kamu perlu itu?" Nah, kalau emang, eee, kita lihat nih dia masih belum bisa dikasih tanggung jawab seperti itu, ya kita, kita omongin baik-baik lah, gitu.
<laughs> Mmm. Mmm, paham, oke. Iya, paham. Iya. Oh, paham. Oke, paham banget. Mhm. Oh, oke paham. Eee, berarti bukannya dimarahin dan langsung ditentang gitu ya, Kak, jadi komunikasiin gitu ya.
Heeh. Iya. Kita komunikasiin, pasti kita komunikasiin gitu.
Mmm, paham banget. Wah keren nih. Tapi menurut, Kakak nih, eee, kan tadi patokannya adalah umur 12 tahun ya. Tapi kesiapan anak itu, sebenarnya diukur dari usia atau dari perilakunya nih?
Mhm. Mmm, ya, pasti diukur dari, eee, perilaku dia ya. Dari, eee, dia udah bisa bertanggung jawab atau belum. Ya kalau, kalau memang, eee, sebelum usia 12, ternyata dia memang udah bisa menunjukkan rasa tanggung jawab, ya kenapa enggak, gitu kan.
Mmm, oke. Oh, paham banget. Oke, jadi sebenarnya, kalau dia udah bisa memiliki tanggung jawab sendiri tapi masih lebih kurang dari 12 tahun masih enggak apa-apa tuh sebenarnya?
Iya enggak apa-apa. Kan kita, eee, kita enggak bisa, eee, mematokkan, eee, sesuai usia dia juga kan. Karena kan, eee, balik lagi kan, eee, apalagi sekarang kayak HP itu kayaknya udah jadi kebutuhan primer enggak sih, Kak?
Mmm. Benar benar banget. Setuju banget. Iya, setuju banget sih.
<chuckles> Iya kan. Heeh. Jadi kayak ya udah kita lihat kondisi deh, gitu.
Mmm, paham banget. Oke, wow, oke berarti tergantung perilakunya ya akhirnya ya. Tapi, jenis kelamin itu berpengaruh enggak, Kak? Misalnya, mmm, anak perempuan itu boleh deh lebih cepet punya HP, anak laki-laki, lamain aja, gitu. Ada enggak sih efek kayak gitu? Atau enggak ada sebenarnya?
Iya. Mmm. Oke. <chuckles> Eee ,sebenernya, kayaknya menurut aku enggak ada deh, Kak. Eee, soalnya baik iya baik kan laki-laki sama perempuan, eee, kayaknya semuanya sama-sama memiliki, eee, resiko dan tanggung jawab yang sama ya, terhadap dirinya masing-masing, gitu.
Mmm, mhm. Berarti kesiapan aja ya?